Ya. Jadinya belajar ya, eee, apa namanya, gimana sih supaya kita punya stamina yang bagus, gitu. Karena aku lihat juga, ada beberapa temanku tuh juga yang, sudah berkeluarga ya, bahkan ada yang sudah punya anak, tapi mereka masih bisa, eee, tajam gitu ya pikirannya, dan masih bisa gesit gitu. Terus aku juga riset-riset sedikit nih, makanan sih yang penting ya, makanan itu harus dijaga, gimana supaya kita dapat, eee, berenergi sepanjang hari.
Iya. Lah. Hmm, iya iya.
Salah satunya adalah, mengurangi gula-gulaan ya, sama karbo yang kom apa namanya
Wah. Itu. Oke, kenapa tuh? Efeknya apa? Heeh.
menyebabkan kita cepat hmm, menyebabkan cepat laper gitu kan, atau cepat capek. Jadi diganti, apa namanya, gula-gulaan tadi sama, yang lebih berprotein, atau yang lebih bergizi ya, bernutrisi, sayur, buah, gitu, kalau misalkan pengen makan yang manis-manis. Yang kedua, tidur sih, harus dijaga, jangan begadang. Hmm.
Oh. Oh, gitu, iya. Iya. Kira-kira kurang lebih minimal berapa jam dan maksimal berapa jam tuh, untuk tidur yang, e yang berkualitas, gitu ya?
Hmm. Iya. Kalau karena udah tua ya, kayak maksimal 8 jam tuh kayak udah mewah banget ya, paling enggak 6 jam tuh udah lima jam, 6 jam tuh udah cukup, gitu heeh, asal berkuali
Oke lah ya. Oke, oke oke. Iya sih dan dan kamu sampai sekarang, untuk menyeimbangkan hidup kamu masih tuh, ngelakuin hal itu kayak, e tadi ya makan makanan yang yang, benar-benar bernutrisi gitu ya, terus juga, eee, jaga pola tidur itu masih kamu lakuin secara rutin berarti ya?
Hmm. Iya na Iya, tapi ya namanya manusia ya, apalagi wanita nih, kalau lagi akhir bulan kadang-kadang pengen dong makan yang, sedikit nakal, gitu. Nah, itu masih sih, kecolongan kadang-kadang. Mmm, iya.
Waduh. <chuckles> Makan makanan jahat gitu ya, iya sih, benar banget sih. Oke, nah, terus nih jadi penasaran nih ya, Kak, e tadi kan kamu sempet sebut ada beberapa hal tuh yang bikin jadi penghalang, baik dari s eee, konteksnya itu adalah di bidang itu sendiri, misal kayak masalah fisik gitu ya. Terus juga dari segi bahasa, budaya, dan kamu juga, eee, masih sangat belajar, karena ini benar-benar, eee, karir yang sangat sangat berbeda gitu kan, bisa dibilang. Nah, itu ada enggak, momen di mana kamu tuh, ngerasa kayak, "Udah deh, pengen nyerah deh, kayaknya udah nggak lagi. Kayaknya ini cuman sampai, mungkin 1 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, terus udah." Nah, pernah enggak ada di momen itu tuh?
Heeh. Hmm. Iya. Mhm. Betul.